Okay, okay. Allora guarda, ma intanto, uhm, volevo domandarti: tu, uhm, in questo momento sei fidanzato, uhm, frequenti qualcuno, hai avuto qualche, uhm, st somma hai una storia, mhmm, attiva diciamo al momento?
Eh, al momento no, sono uscito da una relazione, mhmm, un paio di mesi fa, ehm, o con la quale ti dico anche con con lei ho vissuto questo momento all'inizio, ehm, però no, al momento no non sto intraprendendo nessuna rep ehm, relazione.
Okay. Certo.